Ben farklı kültürlerin yemeklerini denemeyi severim ama, eee, sanırım s şu an en azından benim için sevme aşamasında. Yani, eee, %100 güven duyarak tat, eee, tadına bakmıyorum yemeklerin tabii ki, eee, ama ilgimi çeker.
Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Ya, ben mesela özellikle, Uzak Doğu mutfağına biraz ön yargılıyım. Hint mutfağına biraz ön yargılıyım, çünkü ya böyle bazen yolda yürürken Hint restoranlarının önünden geçerken bile o yoğun baharat kokusu beni rahatsız ediyor. Sen mesela Hint mutfağıyla ilgili bir bilgiye sahip misin ya da benle aynı ön yargıları paylaşıyor musun?
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Benim de denemediğim bir mutfak açıkçası. Eee, denemediğim, aynı zamanda çok da merak ettiğim bir mutfak ama, eee, evet şöyle, oturduğum bölgede, eee, tesadüfen yan yana 2-3 evde, eee, Hint mutfağına dair yapılan yemeklerin ya o yoğun baharat kokularına o kadar maruz kalıyorum ki, bu bende birazcık önyargı oluşturdu. O yüzden ertelediğim, benim de ertelediğim, eee, bir seçenek açıkçası.
Hı hı. Gerçekten mi? Hı hı. Evet. Zor ama gerçekten. Çok iyi anlıyorum.

Evet, hem çok hafif hem gerçekten ağızda bıraktığı tat bence çok keyif verici, çok haz verici. Eee, bunun yanı sıra mesela yaprak sarması da favorilerim arasındadır. Eee, yine söylüyorum, yani, bir yaprağın bu kadar güzel bir, eee, lezzete dönüşmesi, bu da bana çok büyüleyici geliyor. <chuckles> Ay o o yaprak sarması, yani, tüm zeytinyağlıları yapmayı severim ama mesela yaprak sarmasını tek tek uğraşıp, eee, sarmaktan ziyade ye yemesini tercih edenlerdenim ben.
Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle. A! <chuckles> Lezzetli olması evet. Hı hı. <chuckles> Ye Hı hı.